Ờ, hông đâu, tại vì cái này là chương trình, ờ, chữa lành mà, nên là không thể nào khắc nghiệt được. <laughs> Ê, ơ. Đúng rồi, đúng rồi, <laughs> mình sẽ tập một cách rất là nhẹ nhàng, tại vì trong yoga cổ điển á, những cái tư thế của nó rất là nhẹ nhàng và chủ yếu vào việc hô hấp và tinh thần là nhiều hơn là phô phô phô diễn về hình thể.
<laughs> Cũng đúng, không thể nào chữa gấp được, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, hay quá. Ừm, vậy là ở đây là mọi người sẽ tập trung cái việc mà hỗ trợ cái vấn đề hô hấp nhiều hơn, đúng hông bạn? So so với việc là, kiểu như là, phải quay mấy cái video đẹp rồi này kia để mà có cái, gọi là, có đồ để sống ảo, đúng hông? Cũng rất là thực tế nha. Vậy thì, ờ, không biết là bạn thấy á những cái hình thức hỗ trợ ở đây á có thực sự là hữu ích cho bạn trong cái giai đoạn phục hồi hông? Về tinh thần á, thì bạn đã nhận được gì sau cái, ơm, thời gian bạn tập luyện với cộng đồng này?
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Có chứ, mình được nhận được cái sự hỗ trợ về tinh thần rất là nhiều, thứ nhất là mình có cái người để mình nói chuyện nè, để chia sẻ nè, khi đúng rồi, khi mà tập á thì mình sẽ có những người xung quanh để cùng cộng hưởng năng lượng với nhau, khi mà tập xong mà mọi người hay nói cái tiếng "ôm" á, "ôm" như vậy nè, kiểu, nó nó rung động cái tần số của mình lên thì mình sẽ cảm thấy thư giãn hơn. Ừm.
Ừm. Ừm, lại đỡ cô đơn, đúng hông? À, cũng hay. Ừm, ừm. Ồ. Nghe thú vị nhỉ. Ừm, vậy bạn ơi, khi mà bạn tập với những cái con người xa lạ ở đây đó, thì liệu có cái, <tsk> gọi là, cái sức mạnh nào đã khiến cho bạn có thể chia sẻ được cái câu chuyện của bản thân vậy, bởi vì chắc, ừm, ừm, không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với cả một cộng đồng đâu, nó cũng khá là không có riêng tư á.
<laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Tại vì cái này là xuất phát từ bên trong của mình, tại vì là mình muốn là thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại và mình muốn tốt hơn, tại vì thí dụ mà đau buồn hoài làm sao mà có tiền bạc vậy được, phải <laughs> phải là dằn vặt vực dậy tinh thần mới có sức đi kiếm tiền mà để trải nghiệm cuộc sống, đúng hông? Thì mình từ cái mong muốn đó mà mình cố gắng là mình chia sẻ thật lòng với những người khác để mình có thể là giải tỏa được, để khỏe hơn về tinh thần. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Cũng hông tốt, đúng hông? Ừm, hợp lý nha. <laughs> À. Ừm. Ồ, hay quá, nhưng mà bạn cũng may mắn là tìm được những cái, ờ, lời khuyên ở trong cái cộng đồng này, hay là chỉ đơn giản là bạn tìm được những người bạn thật sự lắng nghe bạn, hay là những ai đó cũng đồng cảm với tình trạng của bạn?
À, cái này á, thì mình cảm thấy may mắn về cả về thể chất và tinh thần, có nghĩa là mình tìm đúng được một cái cộng đồng và mình may mắn khi mình có cái cơ duyên gặp được cái người đó, người ở bên Phú Quốc, thầy bên Phú Quốc, được giới thiệu mình bên đây, kiểu ừm, ờ, ừm, đúng rồi. Tại vì mình nghe một có một cái câu á, thí dụ mà mình thật sự mình muốn á, vũ trụ, ơ, vũ trụ sẽ hỗ trợ mình để đạt được cái đó, <laughs> thì lúc đó thì mình đang muốn cải thiện về tinh thần và thể chất nên là vũ trụ dẫn dắt mình tới đó. <laughs>
Ừm. Ừm. Nói chung là cũng là bên kia xong dắt mối qua bên này là cũng may ha. <chuckles> Ô, tuyệt vời ha. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Vậy bạn thấy là con đường này bạn có đi đúng hông? Hoặc là bạn có bao giờ hối tiếc là ước gì bạn đi đến đó sớm hơn hông, cái trung tâm trên Đà Lạt ấy?
Ừm, mình cảm thấy đúng và đúng thời điểm, tại vì, ờ, ch cái lúc mình đang cần thì mình có nên mình cảm thấy nó đúng thời điểm, và nó mình cảm thấy là sau khi mà sau khóa học, mình cảm thấy được cải thiện về tinh thần, về thể chất, và mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, thì mình càng cảm thấy nó đúng hơn. <laughs>
Đúng thời điểm hả? Ừm, hợp lý quá nha. Ừm. Ừm, vậy thì nha, không biết là bạn ở đó tầm 2-3 tháng đi, bạn nghĩ là cái điều gì ở cái cộng đồng đó đã khiến cho bạn phục hồi được tinh thần á bạn?

À, về cộng đồng này, cộng đồng này là cộng đồng lắng nghe và không phán xét. <laughs> Có nghĩa là người đúng rồi, đúng rồi, thường á, thì mình thí dụ mình kể chuyện với bạn bè của mình, hoặc là cái những cái người lạ, hoặc người thân á, thì người ta thường hay, kiểu, là "À, vậy đó hả, ủa tại sao đi ngồi?" lời khuyên này nọ. Ừm. <laughs> Nhưng mà đối với những người này á, lắng nghe, không phán xét, không đưa lời khuyên, chỉ là một người đơn giản là lắng nghe và chia sẻ thôi, chia sẻ ở đây là chia sẻ là chia sẻ thời gian nhau á, ngồi ngồi lắng nghe cho nhau á, chứ hông phải là chia sẻ là chia sẻ kinh nghiệm. <laughs> Ờ, đúng rồi, nên mình rất thích.
Ừm. Ờ, tức là chỉ lắng nghe những cái vấn đề của người khác thôi? Họ bắt đầu cho lời khuyên, đúng hông? Chưa chưa cho nên là bắt đầu cho rồi. <chuckles> Hay quá. Ừm. Ưm, ừm. Ừm, chứ không phải là chia sẻ câu chuyện hay là kinh nghiệm giống họ. Vậy thì có phải là, ừm, cái bầu không khí là được lắng nghe, xong rồi được thoải mái là chính bạn, rồi kết nối với thiên nhiên á, bạn thấy những cái điều đó có phải là góp phần trong c cái cộng đồng và cái mạng lưới này nè, hỗ trợ giúp cho bạn hồi phục tinh thần và cả cái thể chất không bạn?
Ừm. Có chứ, mình nghĩ là cộng đồng mình hỗ trợ này rất là nhiều, không chỉ là trong khoảng thời gian đó đâu, thật sự là tới bây giờ mình vẫn giữ liên lạc với những người đó, và mình có một cái chị ở trong đó là người cứ tư vấn sức khỏe cho mình. Thí dụ mà lâu lâu chị đó nhắn tin là "Dạo này em sao rồi, em có cần hỗ trợ gì hông? Em có, ờ, em có s sử dụng dầu mè mà chị đưa cho em để em mát xa những cái khớp tay, khớp chân của em hay hông?" hỏi thăm, <chuckles> đúng rồi.
Ừm. Trời ơi, hay vậy? Ừm, ừm. À, vậy hả? U, lạ quá vậy ta! Dầu mè mà cũng dùng để mát xa được hả bạn? Mình nghĩ là dầu mè chỉ để nấu ăn thôi chứ ừ, đúng rồi.
Đúng rồi. A, nấu ăn, đúng hông? Đúng rồi, tại vì ờ, tại vì khi mà tìm hiểu sâu hơn á, mình tác dụng cái những cái loại dầu á, nó còn giúp mình giảm viêm hoặc là trị đau khớp nữa, rất là hay, ừm.
Ừm, ừm. Hay quá vậy? Ừm. Ồ, vậy nha, ờ, cái thời gian bạn ở trên đó đó, bạn có cảm thấy là, ờ, cái tính cách của bạn, cái cái, gọi là, cái nhân sinh quan của bạn nó khác cái lúc mà bạn chưa lên với cái cộng đồng đó hông bạn?
<laughs> Nhân sinh quan nghe giống như là triết gia vậy. <laughs> Sâu bên trong của mình á, thì, à, mình ý thức được hơn nhiều về con người của mình, về sức khỏe tinh thần và thể chất của mình rất là quan trọng và mình cảm thấy mình yêu bản thân của mình hơn.
Rồi, nói chung là cái gì thay đổi á, sâu bên trong bạn á? Ừm. Ừm. Ồ, yêu bản thân đúng là một cái bộ môn mà không phải ai cũng, ơ, ờ, sẵn sàng tốt nghiệp đâu. Không biết làm bạn học hỏi được gì từ những cái anh chị trong cái cộng đồng này để mà yêu yêu bản thân, tại vì trước đó bạn cũng có chia sẻ là bạn gặp vấn đề tâm lý cũng nặng khi bạn về nước ấy?
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. À, một cái vấn đề mình, ờ, mình học hỏi rất là nhiều, và một cái, ờ, mấu chốt dẫn đến những cái, ơ, khổ về tâm, về thân của mình á, là do là mình không mình không chịu dứt khoát với một cái tình huống làm cho mình khó chịu. <laughs> Ờ, đúng rồi, kiểu vậy, kiểu như, mình sống trong một môi trường nó không tích cực rồi á, thì mình phải rời đi ngay lập tức, chứ không nên cố gắng phải ép mình ừm, đúng rồi, ừm.
À, chà. Ừm, kiểu, nó cứ, ơ, dan dan díu díu, mập mờ á hả bạn? <chuckles> Ừm. Ừm, cũng đúng. Ờ, bạn có sự dứt khoát ở đây, ừm, đúng rồi nha, chà chà. Vậy, ờ, mình muốn hỏi thêm là cái cộng đồng này, rồi cái chuyến đi này của bạn á, bạn cảm thấy là cái kinh phí á, cái chi phí mà để mà thực hiện có quá khó với những cái người mà ở tầng lớp trung lưu hông? Kiểu, hoặc là bình thường thôi?